Heu, donc des fois ça nous est arrivé de faire des quiches lorraines sans œufs. Heu, l alors je sais plus
Ah ouais! Ça va jusque là? Pourtant tu le sens pas forcément l l'œuf?
Bah, ouais mais elle, heu, elle bah, faut croire qu'elle le sent ou alors elle s'était mis en tête qu'il y avait des œufs et tout ça. Heu, donc heu, autant quand on va faire une recette simple, heu, genre une omelette, un truc comme ça on va lui préparer autre chose parce que, ben voilà. Autant pour la quiche lorraine là je lui dis: «Bah je suis désolée mais, heu, on a essayé de faire autrement, ça marche pas, heu».
Ouais. Dommage parce que les œufs, quand même c'est un peu la base, heu, de beaucoup de de choses. Mais si ça se trouve, elle en elle en consomme déjà quelque part?
Eh bah oui, c'est hyper, heu <chuckles> Ben, pour le coup, heu, elle aime bah ouais mais elle mange pas forcément de gâteau, parce qu'elle aime pas, enfin ça l'attire pas plus que ça. Heu, si on mange de la piémontaise par exemple, elle va elle va virer tous les œufs durs, heu. Non vraiment c'est c'est un rejet des œufs. Donc heu, ouais là pour le coup c'est compliqué et on fait quelque chose d'autre un petit peu pour elle. Ou bien, heu, elle va manger un petit peu moins équilibré si on peut dire, mais elle va se retrouver sans sans œufs et puis, heu, elle va manger juste le reste quoi. Donc si c'est pâtes et œufs, bah, elle va se retrouver qu'avec des pâtes, c'est déjà arrivé. Heu, après, heu, aussi il y a, heu, par exemple les champignons
Dans les biscuits, heu? Dans les sablés, heu? Ouais. Compliqué. Ouais. Eh ouais. D'accord, ouais, ouais, ouais.
heu.
Ça du coup c'est c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui, heu, qui mange différemment, heu, ça fait perdre du temps quoi et quand tu tu passes une recette, heu, qui déjà prend du temps.
Bah <blows air> c'est ça. Parce que des fois on essaye de se demander: «Est-ce que je peux le le remplacer par autre chose»?
Ouais?
Donc des fois ça marche, mais il y a certains aliments en fait, ben, ça marche pas pour la texture, ça marche pas pour, heu heu, la consistance aussi. Parce qu'entre autres les œufs souvent c'est pour la consistance, le liant, heu, donc voilà là, heu, pour le coup, heu
Tout à fait. Ouais. Ouais. Et la protéine!
et la protéine éventuellement en fonction des plats.
Ça reste, heu, une protéine pas chère, heu
Bah, oui c'est facile quoi.
et facile, heu, ouais, ouais.
Donc heu, donc voilà.
Et alors est-ce que tu as tout es tu as tout essayé? Les œufs, heu, durs, heu, l la brouillée, heu?
Ah ouais, ouais, ouais, vraiment, heu et c'est et on on a essayé d'y faire
bénédicte? Pochés?
Ah, pochés, je fais pas, mais bon en fait, heu, c
cocotte mi les œufs les œufs, heu, les œufs, heu
Les œufs en cocotte, on a essayé, mais vraiment c'est un rejet, elle aime pas, elle aime pas, quoi.